実は、も、ほんと2、3日前なんですけど。まあ、パートナーと別れを決意したんですね。
はい。 ええ。
でも、なんか感情がぐちゃぐちゃになってて、そういったお話を、こう、聞いていただきたいんですよ。
はい、わかりました。
で、なんかあれば、アドバイスいただけると嬉しいです。
はい。では。
で、その彼女とは、もう知り合って1年ぐらいだったんですね。で、共通の趣味のペアダンスっていうのをきっかけに知り合ったんですよ。
はい。 うん。 ええ。
サルサっていうラテンダンスなんですけど、ま、男女がペアになって踊るんですね。
うーん。 うーん。
その中で、彼女と深くなったのは4ヶ月ぐらい前なんですよ。
はい。
で、一緒に踊ったり、ま、ご飯食べたり、こ、週末一緒に練習したり2人で。ま、いろんな形で練習してて、で、時には外泊することもあって関係性を深めていったんですね。
うん。うん。 あ、はい。 はい。 はい。
で、その中ですごく気になったのは、彼女が彼女自身の経験とか、いろんなことを全然開示してくれなかったんですよ。
うん。 うーん。
つ具体的には年齢を教えてくれないとか。
はい、ああ。
で、さらに、あの過去の恋愛関係。結婚してるのか、子供がいるのか、そういったことを全く教えてくれなかったんですよ。
うん、うん。あ。 それも。うん。 うーん。 ご自分は開示されてたんですか？そういった。
ある開示程度してたし、年齢も伝えたし、結婚してないってことも伝えてたんですよ。でも、ことあるごとに聞くと、「私たちはお見合いをしてるんじゃないか別に言わなくていいでしょ」みたいなこと言ってくるんですね。
うん。 うんうん。 うん。 へえ。
それが逆に、なんか不安になってしまったんですよ。
うんうん。
で、そこで
うん。
あの、ま、いいかなっていう時期もあったんですけど、彼女を知って好きになればなるほど気になってくるんですよ。
うん。 そうですよね、確かに。
そこで、ちらっと、ここれも情報を小出しなんですけど、言うんですよ。前付き合ってた彼とは
うん。ね、どんなことですか？うん。
なんか、最後別れる時弁護士を雇ったんだとか。
ええ！なんというドラマチックな。
で、さらに、あの、殺されるかと思ったとか言ってて。ど何があったの？って聞いても教えてくれないんですよ。めちゃくちゃ気になりませんか？
ええ。 うん。 うん、いや、もう、なんか、あの、映画のお話を聞いているみたいな気持ちになります。
ですよね。で、それで教えてくれなくて、深く入れば入るほど、こう、濁すし、お見合いしてるんじゃないとか。私は深く関係を持って、長期的なパートナーシップ、もう、いわば結婚を目指すようなパートナーシップを形成したいなって思いが強かったんですね。
うん。 うん。 うん。 うーん。 はい。 うーん。
ただ彼女はそういった感じが無かったのかもしれないですし。
うーん。
何も話してくれなくて。深くなったら付き合う付き合わないって話も出てくるじゃないですか？
うーん。 そうですね。
で、そこでも、私たちはもう深い関係だから、付き合うとか付き合わないっていう口約束なんかいらないよねって言ってくるんですね。
おお、なんか全体的にとっても情熱的な。
女性なのかもしれないですし。話さないってことは、大きなトラウマを抱えてる可能性もあるんですよ。
ねえ。 ああ、なるほど。
それで、私以前付き合ってた女性がそのなんかトラウマを抱えてて、付き合う時に聞いたんですけど、私にとって大したことないんでもなないことでも、彼女にとってはすごく大きな経験だったので。
うん。 うん。 はあ、なるほどね。うん、うん。
「それが別れる時に一番話すのが辛かった」って言われたんですね。
へえ。
はい。
そうだったんですか。でもそんなに お話をその人がどんな人かとか、過去のバックグラウンドとか、気になりながらも、聞けない状態が続いていると、ストレスですよね。
そうなんですよ。ストレスになってきて、で、もう今週の前半ぐらいなんですけど
うん。 はい。
あの私は LINE で連絡取ってるんですけど、ノートって機能があって、いろいろ書けるんですね。で、そこに全部、こう、長い、こう文章を書いたんですよ。私が抱えている思いとか、「話し合いたい、話し合いたい」とお互い言うんですよね。でも「話し合おう」って言って、話し合ってなかったんですよ、何も。
うん。 うん、長く書くところですね。 おお。 うん。 うん。 うん。
それがすごくなんか、もどかしさっていうんですかね。こう感情的になってしまう要素でもあって。
うん。 はい。
で私が抱えている思い、あなたに対する思い、相手に対する思い、どうなりたいのか。
うん。
で、これで、なんで話してくれないのかっていう不安とか、それを全部箇条書きでバアッと書いていったんですね。
うん。そしたら、うん、そしたらそしたら？
それを送ったんですよ。 そしたら、じゃあ、「わかったよ」って、「気持ちもすごく理解できたよ。話そうね」って言ってくれたんですよ。
うん。 うん、それで、はなうん。
でも昨日話そうと思って会ったんですね。で、ダンスレッスンとか受けてるので、一緒に。で、昨日がちょうど今年最後のダンスレッスンだったんですね。
うんうん。 うん。 あら。
でまあ、これもいい機会だと思って話してくれることを期待して行ったんですよ。
はい。
いや、なんか、違うよって、そんな思いじゃないよってなんか全然違うような話をしだして。
ええ。まともにその質問内容に答えてくれる感じではなかったってことですか？
で 全く、で、そこで、もう、私たちお見合いじゃないんだから、とかって言うんですよ。すごく防御が硬くて。
うん。 うん、うん。 うーん。
なんだんなろうって思ってしまって、私、ちすごく、なんか、男として情けないのかもしれないですけど、傷ついてしまったんですね。
うん。 あの はい。いやいや、それは人としてね、自然なこと。だって、彼女の 話さないのは構わないけれども、でも、聞きたいっていう気持ちを受け入れるとこともないんですもんね？
はい。 そうなんですよ。この距離感についても微妙だしわかんないって。なんで、彼女はなんか時々、「私は長期的な関係には、ふさあのふさわしくないかもしれない」って言うんですよ。
うーん、と。 うん。 うん。 あら。
いやその理由を教えて欲しいじゃないですか。
うん、そうですよね。
じゃあ、およお嫁さんを探してないかと思ったとか、お見合いをしたいんじゃないよとか、全然ちょっと違うことを言い出すんですよ。
ああああ。 なるほど。わもう、つ彼女の中では、長期的な付き合いイコール結婚ってなってるんですかね？
なってるのか、要は結婚してるしてて失敗したのか子供がいらっしゃるのかわかんないですけど。で、それで、傷ついてて話したくないのかもしれないですし。
あ、うーん。 うん。 うんうん。
なんかわかるじゃないですか、この女性。否定するってことは、こその可能性高いと思うんですよ。結婚してると子供がいるっていう。
うん。 確かにね。
結婚してたら不倫になっちゃうから嫌じゃないですか。
うん。 うん、嫌ですね。
離婚してて、離婚してんのか、そういったことって言えるじゃないですか。結婚したけど離婚したよ、子供いるよ、で、それでいいっていいと思うんですよ。別にそこから
うん。 うん。
深いとこは別に聞かないので。
うんうんうん。
それも話さないってなんか異常だなって思ってしまったんですね。
うん。でもなんか、もし子供がいるよって言ったら、なんかあなたが離れていってしまうかもしれないっていうのが怖い、のかもしれない、ってはかん考えられますか？
いや、私としては子供いるでしょって何回も聞いたんですよ。それは、なんか深い関係になるなかで、体であったりとか、あ、これはもう生まれたんだろうなっていう痕があったので。
あ、じゃあ、聞いてるんだ。 ううん。うん。 ああ、確かに。分かりますよね。
なんか、うん、それは全然良かったんですよ。
へえ、じゃあ。
やるならば、2人でパートナーシップを築き上げたいって思いがあったんですけど、そこに、私はできる限り後悔がないようにノートを作って彼女に、つつもりなんですけど
うん。 うん。 ううん。
私の期待とは裏腹に、誠実をもって、こう対応してくれなかったんです。
うーん。そうか。もうなんかその、うわ決意は、なんかそれに対するリアクションはもうか固まってるんですか？
そうなん はい。 いや、そこで昨日会った時に、もう帰り際に、もう不誠実すぎるっててしまったんですね。不誠じ すぎるから、私は一度区切るってもう関係を、いい人と出会ってくださいって言って別れたんすよ。
ああ。 うん。 うん、うん。
で、そっからもう連絡取ってないんですね。
ええ、もうそこで終わりですか？
私としてはもう意味ないのかなと思ってしまったんですよ。
うーん。
なんか、これ以上続けても、彼女は、何も誠実性を持って私に対応してくれないっていうことがわかったので。私が出来る最後のことはノートだったんですね。
うん。 はいはい、ああ。うんうん。 うん。
それで伝えたつもりだったけど
はい。
まあ、まあ、話すのはいつでもいいね、みたいなことを言い出したんですよ。
あら、なんか真剣さが伝わらなくて残念でしたね。なんか。
た そうなんですよね。そういったところで、ちょっと感情を整理したいなって思いと、不安っていうのと、なんかちょっと連絡を待ってる自分っていうのがいたりして、なんかすごふ雑です。
うん。うん。 いやいます、おは。うん。だって、どんなに感情を整理したつもりで、こちらから別れを突きつけたっていうか、別れをこちらから、こう提案した側だとしても、でもね、それだとしても、その、なんて言うんだろう、ち自分が受け入れられなかったっていう、気持ちは残りますもんね。
はい。 はい。 そうなんですよ。ただ、後悔してないのが、できることはやったって思いがあるんですよ。
うん。 うん。 うん、確かにそれは何か聞いていても伝わりますよ。
そう、そこでやっぱり彼女の本心っていうのがちょっとわかったぐね気がしたんですよ。たし対して、本気じゃなかったっていうのと、誠心誠意向き合うつもりは全くなかったっていうことがわかって。
うん。 お、と言いますと？うん。 うん。 なんという、口に出していてお辛くないですか、それ？
いや、なんかでもそれが現実なのかなって思うのと、やっぱそれを、この段階で見極めて、進むっていうのが大きなポイントだったのかなって自分でも感じるんですね。
うん。 うん。 にや、よくぞそこまで、なんか 整理がついてらっしゃいますね。
ただ、感情がついていかないんですよ。
えっ、と言いますと？
その、未練であったりとか、もう頭の中では、こう、論理的には、おわかるんですけど、ま、好きっていう気持ちもあったし、しゅいで楽しくて、ダンスも楽しかったんですね。
うん。 うん。 うん。 うん。うんうん。
なんかちょっと気まずいなっていうのもあるし。
うん。
なんかそれも含めて、もう一度ちょっとゆっくりしたした方がいいかなって、おおなんか、思いですね、今は。
うーん、ほんとに、いや、感情ってなんかこうやって論理凄い論理的に、いや、こう、恋愛のおしまいをこれほど、し理路整然とと思ってご自分の気持ちを説明できるなんて
はい。 はい。
なんか、よっぽど気持ちが整理されてるのかなって思っちゃうんですけれども、あ、すその感情って犠牲なってると思うんです。
ほう。 そうかもしれないんですよ。で、自分が好きだったって気持ちもあったし、私は、なんか、長期的に関係を持ちたいって言ったところで、向こうがそれを否定したっていうとこでもう傷ついてしまって。
うーん。 うん。 うん。 本当にそうだと思いますよ。
なんか、遊ばれてるんじゃないかって思ったし。
うん。
なんかり、ね、ダンスだったら他の男性とも踊るんですけど、やっぱり嫉妬とかも出てしまうんですよ。
うん。 んまあ、なるほど、そっか。 うん。
それも含めて、なんか私の心が不安定になってきたので
うん。
これもうちょうど時期なのかなと思ったんですよ、ちょうど、ね、レッスンも最後だったので。
ああ。なんか、全てがなんか象徴的ですね。
そうなんですよ。なんかすごく、ね、感情の整理がつかないなあって。頭の中ではわかってるんですけどね。
うーん。の、1年の終わりに最後のレッスンと共に、その、好きだった不誠実な女性が去っていくなんて、ほんとまるで映画のようですけれども、と年が明けることで、またこんなにあの、美しい、季節が始まっていくんじゃないかなって思わせるようなお話ですよ。
あい。 はい。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
ほん うん。 いえいえ。あの、頑張ってください。
はい、の新しい出会いを目指して頑張ります。 失礼します。
失礼します。